あ、そうですよね。遊びに来て欲しいですよね。うんうん。
う、ん、あ、遊びに来るのう、もあるし、一緒に住んでもいいよって、あたし、大きいうん、おっきなうち買うから、全然、すそこ住んどいてもいいよってゆう言葉も、一緒にいふ行こうかな行きますよっていうことを言おうと思ってるんですよ。いつでも来ていいからねってゆって。
あ、なるほど。うんうん。 あ、いいですね。いや、すごい素敵、うんうん。
う、うん。そうすると、なんか、なんてゆんだろう、あの、も、さみしくない、未来を考えた時に、さみしくな かって。
うん、うんうんうんうん。 そうですよね。うん。まあ、あとは、現地の生活が、どのくらい慣れれるかっていう感じですよね、うーん。うーん。
ええええ。 そうなんですよね。やっぱりちょっと暑いんで
はい。
なんか、まあ、夏の期間とかが、やっぱり、50度超えてたりするんですよね。
あ、い。50度？それは暑いですね、うん。
はい、ごもう、ごごじゅうど、もう、目玉焼きが焼けるぐらい外って暑いんで
うんうんうん。
あの、太陽の光で、ね。うーん、だから、やっぱり、も、夏ってほんとに外に出れないじゃないですか。
そうです。うん。 うんうんうんうん。

そうですね。なんか、うん、自分自身の悲しさとかさみしさってのは、ほあんまり、ほぼないんですよ、もん、ワクワクばっかりで。うーん、ただ、やうん、ただやっぱり残される親の心境が、胸が痛いなって思ってて。はい。
うんうん。 あ、そうなんですね。あ、いいですね。うんうんうん。 うんうん。 ま、そうですよね。なんか、突然こう、病気とか事故とかに、起きた時ね、すぐ駆けつけていけないですからね、うーん。うんうん。
うんうん。 そうなんですよ。やっぱりじゅうごじかんぐらいはかかっちゃうから。
はい。
うーん、ね、あの、ね、だから、まあ、でも、1ヶ月ぐらい前には、今日、お話しして聞いてみて、そう、あの、1ヶ月前にはちょっと言って、切り出して
うんうんうん。 うんうんうん。
悲しまない方向で
そうですね。うん。
うーん、で、未来も、ちゃんと、だしがいるんだよっていうことを示しながら
うんうん。あ、素敵ですね。うんうん。
うーん、ね、これはもう、私にとってすっごいチャンスで大出世だから、良かったんだよっていうこと踏まえて説明しますね。だかうん、聞いてくださってありがとうございました。
うん。 あ、そうですね。うん。 こちらこそありがとうございました。

あ、そうなんですね。ま、それだと、結構、まあ、1ヶ月以内ぐらいには、伝えた方がいいかもしれないですよね。うんうん、うんうん。
うん、ね。うん。 そうですよね。あんまりね、その、来週行きますとか、旅行じゃないから。うん、ほんとに向こうに移住しちゃうっていうことなんで。なんか
うんうんうんうん。 そうですよね、うんうん、うん。 はい。うん、うんうん。
その、伝える時のこととか、気持ちとか考えると、ちょっと胸が痛くなっちゃって。
はい。
うん、なんかどんどんな風にね、説明どういう風に切り出そうかな、どんな風に説明しようかなって。
うんうんうん。 そうですよね。なんか、言いづらいですよね。あの、今、あの、親御さんとは、あの、結構距離が離れたとこで住んでるんですか？
うん。 ま、あの 両親はま、実家っていうか、ま、い車で言うと、ま、都市高とか使って30分ぐらいなんで、その、近いんですよね。
はい。 はい。 あ、そうなんですね。うんうんうんうん。
はい。 ね、結構その、やっぱり、まあ、色んなね、その、「ネットでの買い物分かんない」とか言われたら、私がこう代わりに頼んであげたりとか。
うんうんうん。 なるほど。うんうんうん。
うん、ま、ちょっとそういった風に私を頼ってる面もあるから。
あ、そうなんですね。うんうん。
うん、うん。私が居なくなることで、やっぱ寂しいだろうなと思って。
うんうん。 いや、それはもう寂しいですよ。あの、もしね、あの、行くっていうことを伝えた場合に、ま、どういう反応が欲しいなとかっては思ったりしてるんですか？
はい。 うーん、なんか、その ね、はん良かったねって言っては欲しいですよね。あの、相当出世することんなるから。うーん。
あ、うん、あ、そうですよね。すごく出世すしてうん。確かにそれはお祝いして欲しいかもしれないですね。うんうんうん。あ、うんうん。
うん、もうほんうん。 そうですね。ただ、心配だと思うんですよ。やっぱり、遠いし
うん、遠いですよね。うんうん。
うん、ん。あの、毎回ね、やっぱり、私がかい色んな海外住んだことあるんですけど、実は、その。うん、アメリカに住むって言って、そのすま、それは2年ぐらいだったんですけど、ま、その時でも、す行く前はすごい心配してた親なんで。ね、今度はもっと長い期間だから。うん、すごいやっぱ心配するんだろうな、と思うし。
うん。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい。 へえ、うんうん。 うんうんうん。 はい。 はい。
うん、でもなんか ね、その、ま、将来的にほんとに私が向こうに 住むんだったら、呼んであげたいなとも思うんですよ。
うんうんうん。

あの、ちょっと、3ヶ月後ぐらいから
はい。
ドバイに移住することは、決まってるんですよね。
あ、そうなんですね。うんうん。
は、あい。だけど、ちょっと、まだそれを、ま、母にはちょっと言ってるんですよ。行くかもしれないからって。
うんうんうんうん。 はい。
でも、その、まだ確定ではないからっていうような言い方してて
ああ、なるほど。うんうん。
父にはまだ、全く言ってないんですよね。
ああ、そうなんですね、うん。
うん。で、それ、なんで言ってないかって、やっぱり、悲しむからというか、さみしがるっていうのが分かるから
あ、そうですよね、うーん。
うーん、言ってないんですけど まあ、行くとして、その、もう、最低10年は、も、最低でも10年は行くんですよね。
あ、そうなんですね。うん、ん。
うん、もう、こっちの、その、非移住者になって、全部そういうなんか、まあ、日本の関係ありますよね、銀行の口座とか、まあ、そのね、いろんなものをこうストップして、印鑑証明も、もう持てないんで、そういうのがもう、ふ、つ、ストップして、向こうに引っ越すことになってるんですけど
はい。 うんうんうん。 うん。 はい。 うんうん。 あ、もう決まったことなんですね。うんうん。はい。
そうなんですよ。で、でも向こうに行くっていうのは、仕事的にすごく出世することであって
あ、そうなんですね。うんうん。
はい。あの、ものすごいチャンスなんですよね、あたしにとって。
あ、なるほど。うん、ん。
うんうん、なんで、その、まあ、さみしいから行かないとかそういう選択は、ちょっとないんで、もう、まあ、行くんですよね、とにかく。その、確定何日に行きますっていうのは、まだ確定ではないけれども。
うん。 うんうんうんうん。
んね、それをちょっとどういう風にね、まあ、言う時は全部言うんですけど、そういう風に。
はい。
うーん、なんかタイミングとか
うんうんうんうん。
なんか、どのタイミングで言おっかなとか、あんまりギリギリになって言うのもどうなのかなとか、ちょっと考えてて
あ。 そうなんですね。うんうんうん。
ええええ。 まあ。
ああ、まず、まあ、どのタイミングで言うかですよね。も、ほんとに決まってて、まあ、あと、なんか何ヶ月まあ、1年以内には、あの、行かれるんですか？
そうな、ゆはい。 あ、一応、3月に行くって、つあの、さっきちょっと言ったんですけど、3月ぐらいに行く予定なんですよね。はい。はい。だから、あと3ヶ月さんがつしがつかなっていう感じなんで
はい。あ、うんうん。あ、そうなんですね。 うんうん。 はい。
まあ、あと3かもしかしたら、もうちょっと早くなるかもしれないんですよね。